Ouais, ouais et puis ça te permet aussi par la même occasion, heu, justement, d'optimiser les déplacements, heu, parce que, forcément, heu heu, au lieu de faire, heu, voilà, heu heu, travail plus salle de sport, heu heu et puis tu s il y a aussi de la fatigue en fin de journée, ça peut te permettre, voilà de, heu, de gagner un peu plus de temps, heu, voilà, entre midi et deux pour essayer de rentrer plus tôt le soir, heu, pour voilà, essayer de, heu, de faire autre chose, heu, à côté.
Oui, oui, oui, tout à fait, tu as raison, effectivement, ça me permet d'être, heu, aussi heu, bah, de gagner du temps sur ma journée et de pas avoir l'impression que que je je dois trouver du temps pour ça, heu, mais plutôt optimiser mon temps, heu, pour cette activité. Tu as tout à fait raison.
Voilà et puis heu, ouais, ouais et puis, heu et puis, ouais, j'ai pensé aussi à, heu, à autre chose, est-ce que peut-être, heu, peut j'ai pensé aussi par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, heu, tu aimais bien, heu, écrire, heu, voilà, essayer d'alterner aussi, hein, ça peut être aussi une bonne chose, heu, hem, même, heu, je sais pas si dans ton travail, heu, voilà, tu es vraiment, heu heu, focalisé, heu heu, vraiment, heu, on va dire heu- heu, je sais pas s'il y a des creux dans dans dans ce que tu fais dans le travail mais tu peux essayer d'avancer un petit peu, heu, quand tu as 10-15-20 minutes, heu, hem et puis aussi chez toi quand tu m tu as un peu plus d'inspiration, essayer de griffonner, heu heu, ou de voilà, essayer de de noter sur un papier ou sur une feuille, heu heu, une idée qui qui qui vient qui te vient à l'esprit, qui t'inspire et puis, heu, derrière la reprendre chez toi, heu, justement pour ton roman, heu, ça peut être aussi une solution, heu, pour essayer d'accélérer, enfin, de d'avancer, heu, rapidement.
C'est une bonne idée!